Certo, che poi in quel caso l'originalità è proprio quello che fa il prodotto, quindi quando viene meno eh ti senti proprio, l'hai detto in maniera perfetta, anche proprio come se ti avessero un po' tarpato le ali, no?
Mh esatto, sì, sì, sì. Poi questa cosa adesso che me l'hai fatto notare, da quando non devo più impiegare questa creatività in ambito lavorativo, ho avuto un'impennata di attività eh <chuckles> nella vita privata. Sì, sì, sì. <laughs>
Mh-mh. Sì. Mh-mh. <chuckles> Creative? Certo, beh perché magari eh avevi allenato la creatività eh ad essere super performante e quindi adesso che ti ritrovi a fare un lavoro dove non è necessaria, non a quei livelli, la devi sfogare in qualche altro modo, no, è come l'energia nei bambini praticamente.
Esatto, credo che tu abbia proprio ragione perché eh si vede anche dalla quantità ingente di cose che realizzo perché comunque mhmm vuoi o non vuoi ti faccio un esempio, okay? Eh magari sto passeggiando con mia sorella e la mia nipotina che è la sua cagnolina e mh siamo in un viale alberato che profuma meravigliosamente. Guarda vorrei poter eh veramente portarci le mie persone ca care perché sono tutti alberi di eucalipto. Quindi è una fragranza anche se leggera nell'aria
<chuckles> Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certo. Mh-mh. <chuckles> Passare il sì, sì, sì. Okay. Mh-mh. Assolutamente.
Questo lo rende u un posto magico per me. E poi che succede? C'è un periodo dell'anno più più importante in Italia, mentre all'estero dove c'è una temperatura più tropicale cade tutto l'anno, in cui eh l'albero di eucalipto è come se perde un po' della sua corteccia.
Mh-mh. Sì.